Itu itu dulu, kan waktu ya? Sebelum ketemu sama guru itu kan, juga, sebenarnya aku kayak ngerasa olahraga bikin capek, gitu lo. Nah. Awalnya sebenarnya nggak suka aku, olahraga. Cuman, karena gurunya, ya itu, pengertian, terus humble, gitu ya. Jadi, akunya jadi suka pelajarannya, gitu. Karena, awalnya itu suka gurunya, gitu ya. Nah, karena memang ya, yang dinanti-nanti, guru itu sih ya, gitu ya. Jadi kayak misal, eee, "Wah, ada nanti besok, wah, besok ada pelajaran Pak A Pak A," kayak gitu ya, gitu. Terus, "Iya, asik nih! Ayo, besok mau minta apa, ya minta apa, ya?" kayak gitu. Jadi, kayak awalnya suka sama gurunya, jadi suka sama olahraganya. Heeh. Jadi, kayak apa, ya. Ya, awalnya memang pelajarannya bikin ini sih ya, bikin capek.
Ya. Mhm. Iya ya ya. Oh, iya. Mmm. Ya ya. Mmm, oh iya, heeh heeh. Mhm mhm. Oh, iya iya. <chuckles> Heeh he Iya. Mhm mhm. Mmm, iya ya ya ya. <chuckles> Pelajarannya, ya. Iya ya ya. Mhm.
Karena pengalaman di SMP, dulu olahraga cuma disuruh lari, suruh apa, kayak gitu. Jadi kan kayak males, gitu ya. Eh, pas SMK, ternyata ketemu sama kayak gitu. Ya, bikin senang gitu. <laughs> Iya. Terus, ya itu pengaruh juga sih, sama kehidupan sehari-hariku yang sekarang. Jadi, eee, mencontoh dari sifatnya guru itu, aku jadi ngerti, gimana caranya kita harus bersikap. Terus, eee, gimana caranya kita mencintai, sesuatu yang memang dulunya bed di nggak disukai, gitu ya. Nah, ternyata harus ditarik dengan kayak gini kayak gini kayak gini, gitu. Jadi, eee, sekarang, di dunia kerja pun, aku masih pakai trik itu, yang diajarin sama di guru olahraga. Kalau Masnya gimana?
Iya. Mhm. Betul betul. Mhm, betul betul. <laughs> Oke, senang ya. Ya, betul betul betul. Iya. Mhm mhm. Oh. Hmm Iya iya. Mhm. Betul betul. Iya ya ya ya. Iya ya ya. Ya ya ya ya. Mhm mhm, mhm. Ya ya ya. Ya tapi a heeh. Aku setuju juga, sih. Kayak, itu sedikit banyak mempengaruhi sih, sama, e apa ya, eee, kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam e kita bersikap ya, Bang ya, git jadi ya, mungkin ada apalagi aku sekarang udah punya anak. Jadi kayak, aku tuh, eee, harus kayak, apa ya, bisa be membagi peran aku sebagai teman, saat saat main sama dia, juga sebagai ayah, gitu ya, e di saat dia mungkin butuh, eee, apa ya, sebu sebuah pengertian lah, gitu kan. <chuckles> Jadi, kayak banyak bangetlah ilmu yang bisa diterapkan, sebetulnya, dari pelajaran yang kita dapat di sekolah. Iya iya. Wow, terima kasih.
Mhm. Heeh. Iya, benar. Oh, keren. Mhm. Iya. Iya. <chuckles> Iya. Iya, benar. <chuckles> Terima kasih nih, udah berbagi pengalaman. <laughs>
Iya, sama-sama, Bang.

Alhamdulillah sehat juga. Bugar. <laughs>
Iya. <laughs> Iya iya. Jadi kita mau ngobrolin apa nih, Bang?
Ini Mhm kita kayaknya, apa ya, mungkin Masnya mau dengerin aku curhat nostalgia?
Mhm, iya. Oh, boleh boleh. Aku juga kebetulan suka tuh, hal-hal yang berkaitan dengan nostalgia. Iya, oke. Gimana nih, Bang? <chuckles>
<laughs> Oh. <chuckles> A <chuckles> asyik. <chuckles> Eee ini karena ya kemarin kan, aku lihat anak sekolah kayaknya asyik banget bercanda-canda di jalan ya. Aku jadi keinget. <clears throat> Pembahasan mereka kan itu tentang mata pelajaran tuh.
Hmm, iya, ya ya. Mhm mhm. Iya.
Nah, aku jadi inget dulu waktu aku sekolah itu, paling ditunggu-tunggu itu mata pelajaran olahraga. <laughs>
Mhm. Oh, iya betul betul. <chuckles> Iya, kenapa itu, Bang?
Heeh. Jadi <laughs> Selain enggak jenuh, terus juga itu ada kesempatan buat ya, <laughs> kayak refresh otak lah gitu ya. Heeh, soalnya kan iya, ditambah kayak gurunya juga bikin suka gitu loh. Nah, <chuckles> jadi iya.
Mhm mhm. <laughs> Betul betul betul. Kayak kita ngere rilis stres ya? Iya iya iya. Oh, <smacks lips> heeh, mhm mhm. Gimana tuh, Bang gurunya, Bang?
Kan gurunya, eee, masih cowok masih muda ya. Itu kan otomatis, eee, sama kita nyambung gitu ya. Jadi kayak ngerti loh kalau kita itu kesehariannya itu udah pening, udah otak udah, eee, apa gitu kepalanya gitu ya. Jadi, eee iya, jadi sering kayak ngelihat kita itu kayak, "Oh ini kayaknya lagi pada murung, lagi apa," gitu ya. Itu
Iya iya. Mhm. Betul betul betul, mhm. Mhm mhm. Iya iya iya. <chuckles> Udah capek gitu, ya? <chuckles> Iya. Mmm.